Oye, mira que traigo un temita aquí que no sé no sé cómo cómo entrarle a este este, pues es como un pequeño conflicto familiar, donde necesito establecer un límite con un familiar que es un tanto cuanto invasivo y pues no sé cómo ser asertivo, cómo poner límite. Siento que ya se están aprovechando bastante y, pues, me gustaría escuchar tu opinión, tu consejo, ahí que me sugieras algo, que me des un poquito de de norte, ¿no? De luz porque sí me siento como bloqueado, pues no no no no ahora sí que no sé cómo hacerle.
Claro, claro que sí, entiendo, este, lo que me estás comentando, pero me gustaría saber, eh, ¿qué tipo de acciones está teniendo esta persona con la cual estás teniendo problemas?
Fíjate que, eh, pues, las acciones son, eh, llegan a es es es es mi cuñada y mi concuño. Es es en particular. Y yo creo que viene más de de de mi concuño, de de de esa familia, pues extendida, ¿no? Que que que son ellos. Eh, no sé si venga más un poquito más de de de mi concuño, pues llegan a casa a todas horas y y no es que uno quiera cerrarle las puertas, pero a veces uno, pues llega al trabajo, quiere descansar, pues estar con mi esposa, pues por qué no también co co co con mis hijas. Y luego, mira, y llegan, sobre todo a la hora que llegan es a la hora de la comida.
Okey. Así es, claro. Oh, rayos. <chuckles>
Llegan, este, y no es porque uno no les pueda ofrecer un plato, claro que puede, pero cuando, por ejemplo, en 30 días del mes para ponerte una u una una un ejemplo, pues, 25, 26 días que se se aparezcan por aquí, y justo dizque vienen a saludar, y luego cuando entran, este, muchas de las veces llega el concuño y rascándose el eh, eh, la barriga y dice: "Ah, cómo traigo hambre", dice, y luego: "Ah, qué rico huele", y no sé qué. De hecho, ya mi esposa y yo decimos: "¿Sabes qué?, vamos a hacer", porque generalmente hacemos comida, pues, para nosotros, "¿Sabes qué?, haz comida de más"
Claro. <laughs> Claro.
"porque seguramente van a venir, este, aquellos". Que dizque salen a eh, ellos tienen un carrito de hot dogs, por por ejemplo, y sa salen de compras, ¿no?, y y y este, a comprar los insumos. Y digo yo: "¿Quién sale de su casa a supuestamente dar vueltas y y y y sale sin sin echarse un taco?", ¿no?, y salen y luego: "Ah, venimos a saludarlos", y pero justo ya saben a la a la hora y y hay hay veces sí, sí, sí, y y hay días, creo que son los martes, martes y miércoles, creo que no no no se pone el carrito de hot dogs, pero igual salen a a dizque vueltas, y a veces llegan a a la 1 de la tarde, 1 y media que vamos a comer, y a veces se van hasta las 7, 8 de la noche, pues, ya también les toca la cena, pues, dizque la platicada, comen, la reposan, eh, y ya después, eh, ¿cómo se llama?, este, el cafecito, el pan, las galletas, y pues, no falta que hagamos un poquito de cena, no sé, unas quesadillas, esto, unos tacos, esto y lo otro, ya se van cenados. Entonces, la verdad, no sé cómo decirles, o sea, oye
<chuckles> Órale. Claro. En hora de la comida. <chuckles> Claro. Ujú. Claro. <chuckles> Sí, claro.
de tiro la la amuelan, ¿no?, o sea, ¿qué onda?, o sea, cómo, pero que ellos no lo vayan a tomar de que: "¡Uy, que", pues, a mal, así es.
Un poco mal, ¿no? Claro. Muy bien, entiendo el escenario que me estás, eh eh, diciendo y y y es complicado, ¿no?, por esa parte, y más viniendo de un familiar donde, eh, digamos que tienen ese exceso de confianza, ¿no?, en este caso, de llegar a tu casa y y y casualmente siempre en horario de comida, ¿no?, cuando van a cuando el alimento está listo, entonces, entiendo un poco eso y entiendo que al ser un familiar, pues, eh, quiere saber, digamos, un qué qué tipo de acercamiento puedes hacer con él para, eh, sacarle un poco el tema y de alguna manera solucionar y poner un límite a esto, ¿no? Ahora me gustaría preguntarte, bueno, por lo que por lo que escuché, que me acabas de comentar, eh, tienen una buena relación con esto, ¿no?, entonces, me imagino también que pue que, a tienen una buena comunicación, eh, me gustaría que me confirmaras esa parte, si es que tienes una buena confi com comunicación con con estos familiares.
Más o menos, sí y no, ¿no?, por momentos, s sí teníamos una buena una buena comunicación, eh, pero últimamente se ha deteriorado porque también ellos, eh, cambiaron de de religión. Se hicieron, este, Testigos de Jehová.
Claro. Ah, okey. Ah, muy bien.
Y y y llegan ahora sí que, ah, pues, a querernos evangelizar. Digo, yo respeto, yo yo sí, yo considero que sí hay un creador del universo, que hay un ser supremo y demás. Y y yo, y yo soy respetuoso en ese sentido que ellos se que ellos se si ellos creen que ahí pueden estar en paz, pueden conectarse con el cre o sea, está bien, o sea, no no, yo no pasa, yo no yo no tengo tema con eso, ¿no? Pero eh, eh, él cuando llega, él llega con una postura también medio de juez, ¿no? De que de que: "Oye, que estás mal con esto, si no crees esto, si esto y lo otro". Supongamos mira, y te voy a decir, yo yo hace poquito, este, mi hermano se le iban a operar y fui a a donarle sangre. Y y llegué yo de do y de donar sangre, y ellos, justo, iban llegando ahí a la casa, llegaron un poquito más temprano ellos, tipo a media mañana. "¿Y qué pasó? ¿Qué pasó? ¿De dónde vienes?". "¿De donar sangre? Uh, ahí me echó una letanía, no, que eso está mal, y que casi casi te vas a ir al al infierno, ¿no? Este, y y y digo, ahí esos eso, eh, eso sí ha erosionado un poquito la relación que que teníamos, este, antes, ¿no? Eh, y y sí, digo porque mira, si yo pongo también a juzgarlo, hay muchas cosas que, pues, ahora sí que que que él hace mal, se supone que que él bu eh eh él toma casi todos los días y se emborracha. Entonces, se supone que el pues, no sé, si el alcoholismo sea bien visto dentro de esa religión, o o que te pongas, este, cuete casi todos los días, entonces, eh, oye, y cositas así él este ha jaloneado a sus pa he visto a mi cuñada. Entonces, este, sí, he visto algunos jalones, este, ahí temas, ahí que, y alguna también terror psicológico, le le es muy grosero, y en algunos, eh, muy áspera sus palabras. Entonces, yo todavía le podría decir: "Oye, pues, vienes aquí a tratar de de decirme cómo vivir yo, pues, aprende a vivir", o sea, yo todavía podría poner esa postura, ¿no? ¿Sí me explico?
<chuckles> Claro. Exacto. Claro. Ah, okey. Ya veo, claro. Así es. Okey. Claro. Oh, sí. <chuckles> Ajá, ¿de verdad? Claro. Claro, me imagino. Okey. Claro. ¿En serio? Claro. Claro, sí, lo entiendo, ¿no? E entiendo a lo mejor que ese cambio igual de de religión, y la postura que agarra esta persona, pues, al llegar a tu hogar, pues, no es definitivamente la correcta, ¿no? Hay maneras cuando quieres, eh eh, hacer ese tipo de acercamientos, pero, pues, eh eh, por lo que por lo que me comentaste, el cómo le hace esta persona, este familiar, pues, no es la adecuada completamente, ¿no? Entonces, eh eh, por lo que me dijiste, la comunicación se ha perdido un poco, ya no es ya no está, digamos, esa esa comunicación para hablar con confianza, ¿no? Y y, ¿alguna vez, eh, tuviste un caso similar así con este mismo fa familiar donde en otro escenario también abusaba de ese exceso de confianza, o solo está pasando en este en estos días?
Ujú. Pues, ya ya tiene tiempo, eh, siempre fue medio, o sea medio aprovechadito, ¿no? Si lo haciendo un poquito de memoria, pero, eh, esa e e e e estos, este, pues, eh, que ser un poquito así invasivo con el tema de llegar ahí, ¿qué te digo? Ya tiene ya, yo creo que va para el año con esta conducta así, ya sí.
Claro. Okey, ya para el año, guau, sí, sí los ha aguantado bastante, entonces por esta parte, ¿no?
Sí sí sí. Yo yo te puedo decir sí, sí, sí, desde, digamos, de febrero, marzo a la fecha, ¿no? O sea, bueno, ¿qué te gusta? Pues, unos o 9 meses vamos a cerrarlo ahí, este. Así es.
Claro, okey. Oye, y y tu esposa, ¿qué qué qué piensas sobre esto? ¿Comparte la misma idea que que tú sientes?
Sí la comparte por momentos, pero a veces ella, pues, se agüita, eh, ¿cómo le voy a cerrar la puerta a mi hermana?, ¿no? Dice a a mi hermana que te pero también su hermana como que le sigue mucho el rollo a su esposo, pues, y digo: "Oye, es que también tu hermana, este, pues, eh, se pasa". Mira, supuestamente ellos, también no mm, no celebran no celebran, este, los lo lo los los cumpleaños, y le hice una celebración de cumpleaños a a
Claro. Claro.
a mi a a mi suegra y se enteraron que iba a tener carne asada aquí
Okey.
y llegaron. Entonces, pero como llegaron, eh oye, no vayas a decir que es cumpleaños para que no se ofendan, ahí uno tiene que andarse adaptando. Ah, llegaron a la carne asada y que no sé qué, llegaron como que de pasadita, y no hombre, y no es que uno se fije, pero y para empezar me hubieran dicho pues hubiera comprado más kilos de carne, ¿no? Este, yo me alcancé a comer un taco y acá ellos llegaron y arrasaron. Este, creo que él se comió como unos 7 tacos, su su hija, mi sobrina, como unos 8 que también es de buen diente, y como entonces, digo, pues ahora sí que llegaron y se y y y llegaron, comieron y se fueron, eh, este, no estuviesen, llegaron, comieron y y estuvieron como unos 5 minutos, 10 minutos. Ay, ¿sabes qué? Nos tenemos que ir y nos vemos así. Y y yo tuve que ir yo tuve que ir, este, para comprar más carne para nosotros, o sea, cosas así como co como esas y y tratando de responder a tu pregunta, pues, a veces mi esposa, es: "¿Como cómo le voy a cerrar?". Aunque a veces dice: "¿Sabes qué?. Si hay que ser duros", entonces, me gustaría, no sé, alguna manera, pues, asertivo, si no, pues, firme, ¿no? Y si ellos no lo toman pues decirles: "¿Sabes qué, mi amigo?, pues, ya no quiero que vengas", no no, mm, no en estos, conteo, o no sé no sé, se me ocurre: "Tú eres bienvenido, pero pues ve ven a media tarde, ¿no? Ya que ya que hayas comido", no sé. Y y no quiero verme como un tacaño ni nada, pero, o sea, y también puede venir a comer 1 vez a la semana, 2 veces, pero, como te digo, en estos 9 meses fácil promedio, son cerca de de 22 a 25 días por mes que vienen a a comer y a veces hasta cenar.
<chuckles> Oh, sí, de verdad. Claro. Exacto, así es. Wao <chuckles> Claro. Wao. <sucks teeth> Claro. Claro. Así es. Wao, sí sí es demasiado lo que me estás contando y entiendo esa, digamos, esa frustración ya de estar pasando esto casi todos los días, ¿no? Como me estás comentando. Y y y entiendo la perspectiva de de tu es eh, el lado de tu esposa, ¿no? Por ser su hermana, pues se se siente un poco más difícil el poner un límite de este lado, ¿no? Pero yo creo que primero, para de alguna manera intentar solucionar esto, es es hablar hablar con tu herma es con tu esposa, comentarle: "Oye, pues es que siento que ya esto ya ya fue suficiente. Ahí hay que hay que ver la manera ya de limitar un poquito, eh, estas acciones, ¿no? De tu hermana, con su pareja". Y yo creo que al hablar con tu hermana, pode puedes proponerle. Oye, ¿por qué tú no hablas con tu hermana? en un en un en una oportunidad que tengas y le comentas esto: "Oye, ¿sabes qué? Eh, y yo y mi esposo pensamos esto, luego queremos hacer este tipo de actividades, luego tenemos que ir ir a comprar, eh, más para la comida". Entonces, que que tu que tu esposa le comente de una manera privada a a a su hermana y que ella, pues, al ser hermana, yo creo que debería entender un poco la situación y poco a poco la misma esposa de de este familiar puede limitar las idas a tu casa. Yo recomiendo que que que el la entrada sea de ese lado.
Sí. Ujú. Ajá. Oye, este, mm, me gustó esa e e esa propuesta, la verdad, porque yo sí tenía pensado, pues, decirle, pero a lo mejor sí va a ser un poquito áspero, pero eso que hablen entre hermanas y que le diga, me parece muy viable y lo veo bueno. Te agradezco mucho por por haberme escuchado y por este consejo. Cuídate mucho, gracias, la verdad.
Claro. Claro que sí, gusto en poder ayudarte con esto y ojalá pueda solucionarse sin problema.